Bạn ơi, mình đang phân vân ghê luôn á, có 2 cái cơ hội công việc của mình á. 1 cái cơ hội á thì, à, giúp cho mình phát triển được kỹ năng, a, chuyên môn và kiếm được rất là nhiều tiền, mà có nhiều tiền ấy thì mình cũng thích lắm. Nhưng mà á, ừm, đôi khi á, phải á làm những cái cái, gọi là, nhiệm vụ á mà nó, ừm, hông có đúng với lại những cái mong muốn phát triển bản thân với lại cái giá trị cá nhân của mình á. Ví dụ như là bây giờ mình thích, ờ, làm cái nào á, công việc nào á mà về lâu về dài là mình tăng cái sự linh hoạt nè, mình đóng góp được cho cộng đồng nè, mà mình phải phát triển được bản thân mình ngày ừm, mỗi ngày là phải nhiều kiến thức hơn, giỏi hơn, hay hơn. Chứ hông chỉ tập trung vô 1 việc làm đi làm lại, làm đi làm lại rồi rồi giỏi cái việc đó, làm như vậy á mình cảm giác chán lắm! Nhưng mà bị một cái là nếu như mà mình làm cái công việc mà đ được đóng góp cho cộng đồng này, rồi, à, được, à, cống hiến, rồi được phát triển nhiều cái kỹ năng, a, cá nhân của mình á, theo đúng cái đam mê của mình á, thì thu nhập của mình hổng có cao bằng. Nên là nó cũng ảnh hưởng tới cuộc sống của mình phần nào á. Nên là bây giờ mình cũng phân vân ghê luôn á, làm sao để cân bằng được cái này hoặc là chọn một trong hai? Thì hổng biết nói chuyện với bạn xong á thì mình có sáng ra, có đưa quyết định ra được hông nữa?
Ừm. Rồi. À, sao bạn? Ừm. Rồi, mình hiểu. Ừm, sao bạn? À, mình hiểu. Ừm, ờ, tìm hiểu á, là tức là, à, cái vấn đề của bạn á thì cũng, ơ, rất nhiều người, phải không bạn? Ờ, bạn đang phân vân á là nếu mà làm một công việc mà nó lặp đi lặp lại, nó dễ nhàm chán nè, và nó không có giúp ích gì cho cộng đồng hết, nên bạn muốn tìm, ờ, công việc á mà vừa phát triển bản thân nè, vừa giúp ích cho cộng đồng nữa, ưm. Nhưng mà bạn ơi, thì, ờ, không không biết là bạn có giống như là, hiện tại á thì, à, cái cái công việc hiện tại của bạn á, là bạn đang đang làm một công việc lặp đi lặp lại hay sao bạn?
Ừm. Chính xác. Đúng rồi. Đúng, chính xác đó bạn, ừm. Thật ra á thì mình có cơ hội công việc á là tập trung vào kỹ năng chuyên môn nè, nhưng mà cái công việc đó kiếm được rất là nhiều tiền, mà liên quan đến quảng cáo, marketing, bán, á, hàng á thì vừa được hoa hồng nè, vừa được lương cứng nè, đó, mà công ty có đã có thương hiệu rồi nên là mình thấy cũng có nhiều triển vọng phát triển lắm. Nhưng mà bạn biết sao? Khi mà quảng cáo á với lại bán hàng á, ờ, lúc nào mình cũng phải nói quá lên á so với cái công dụng thật của sản phẩm hết á, ví dụ như là sản phẩm dinh dưỡng hay là phẩm chức năng á. Đó, thì mình cũng phải nói ừ, mình phải truyền thông, mình phải nói như thế nào đó để cho người ta mua nhiều. Mà như vậy nó hông có đúng với cái giá trị cá nhân của mình, cái giá trị cốt lõi của mình á là nhiều khi mình thiệt tình lắm, có sao mình nói vậy à. Đó, mà mà nhiều khi có sao nói vậy á thì nó lại không có đủ kích thích người mua. Mà nếu như mà làm trong một cái đội nhóm mà ai cũng có cái tinh thần, gọi là, ừm, gọi là, rất là cầu tiến đi, họ rất là gọi ừm, gay gắt trong cái việc là bán hàng á, lúc nào cũng ở trong cái tình trạng là, ờm, mọi người tìm mọi cách để bán hàng, để mang lại doanh số cho công ty đi, thì nếu như mình đặt cho mình trong cái cái vị trí đó mà mình mình phải nói những cái điều mà mình chưa có tự tin á, cái tự nhiên mình thấy nó mâu thuẫn bản thân ghê luôn á, cái mình thấy nhiều khi tiền mình kiếm được nhiều á mình hổng vui nữa.
Rồi. Ừm. Ừm, sao bạn? Ờ, ô kê, mình hiểu. Ừm. Ô kê. Ừm. Ờ. Ừm, tức là bạn, a, đang gặp phải một cái vấn đề mà giống như là, bạn đang, ơ, phân vân giữa cái việc mà khi mà mình làm marketing á, mình kiếm nhiều tiền thì mình phải nói quá lên về cái sản phẩm. Thì như vậy thì bạn thấy, a, cái, a, giống như là, cái, a, giá trị của mình nó nó nó không có giữ được cái giá trị cá nhân, đúng hông? Là mình, ờ, phải nói cái gì ờ, đúng rồi, nói quá lên á thì nó lại không hay, giống như là mình đang, ơ, nói dối hay là lừa gạt khách hàng thì nó điều đó nó không tốt, thì cái, ơ, giống như là, cái tâm lý của mình nó cũng hơi áy náy, đúng không bạn? Ừm.
Chính xác. Đúng, hông có giữ được giá trị của mình. Ừm. Ừm. Thật ra thì nó hông có tới mức lừa đảo đâu, nhưng mà, kiểu như là, bạn lúc nào cũng phải tạo ra cái hiệu ứng nhanh chóng để cho người ta nóng vội, người ta mua, người ta chốt đơn. Bạn lúc nào cũng phải có những cái mưu mẹo, cái chiêu trò trong bán hàng để cho khách hàng chốt đơn hoặc là để thể hiện là bạn thật sự quan tâm tới khách hàng, ừm, hoặc là trong một cái giới hạn nhất định để cho họ chốt cho nhanh, ví dụ như vậy. Tức là dùng rất là nhiều thủ thuật và chiêu trò, để mình, à, có được doanh số, để có được đơn hàng. Nhưng mà đối với bản thân mình trong cuộc sống hàng ngày á, thì bản thân mình làm cái gì muốn có cái sự cẩn trọng này, điềm tĩnh nè, đó, thì không thể nào mà cứ ào, ào, ào theo kiểu làm v công việc marketing được, hay là bán hàng kinh doanh được. Nên là hạ mình thấy nếu như mà cân bằng được 2 cái đó thì mình vừa kiếm được tiền, mà mình vừa, gọi là, cảm thấy cái giá trị cá nhân của mình nó hông có bị ảnh hưởng thì mình càng vui nữa. Nhưng mà trong xã hội giờ đâu có dễ đâu bạn, cái nào mà kiếm được nhiều tiền á là bạn phải gọi người ta, phải nói là bạn phải lươn lẹo lên xíu, mình biết có đúng hông nữa, bạn nghĩ sao?
Rồi, mình hiểu. Ô kê, đúng rồi đó bạn ơi. Ờ. À, tức là bạn, a, bạn đang, a, giống như là, do dự là, giống như là, cái việc đó thì kiếm nhiều tiền thật, nhưng mà mà không biết là có nên là sử dụng những cái chiêu trò để, ơ, giống như là, áp dụng cho cái công việc của bạn hay không, đúng hông? Nhưng mà bạn ơi, ơ, tức là bạn à, vậy bạn xung đột giữa cái, a, giá trị, à, cá nhân và cái công việc của bạn như vậy đó, thì không biết là bạn có thử, a, điều chỉnh trước đây chưa? Tức là bạn có, ơ, có làm cái cách nào để thay đổi nó chưa á?
Đúng rồi, phải áp dụng mới kiếm được nhiều tiền. Ừm. Ừm. Thật sự á nha, cũng có lần mình, à, cũng điều chỉnh lại cái cách mình bán hàng, và mình cũng tư vấn cho khách hàng á. Ừm, khách hàng mua một cái sản phẩm, cái mình mới nói là chị ơi, nhưng mà cái sản phẩm này nó có những cái điểm bất lợi như thế này này, này, này, này, này. Cái xong cái khách hổng mua nữa á, mà thật sự mình nói á là để cho khách cân nhắc. Mình mới nói à, cái này là có những cái điểm có lợi như thế này, nhưng mà điểm bất lợi này, này, này, này, nên là nếu như mà hổng ấy thì thôi chị đừng có mua, còn hông á, chị mua thử một cái chị dùng thôi, chứ chị đừng có mua nguyên combo. Tại vì trong cái giai đoạn đó là nguyên combo 3-4 cái là có khuyến mãi đó bạn, cái mình nói ra vậy luôn. Tự tự nhiên cái mình cảm thấy là, ừ, mình rất là mãn nguyện với bản thân mình, nhưng mà thực ra cái đơn hàng đó, khách chốt đơn rất ít.
Rồi. Rồi. Mình hiểu. Rồi, tức là
Thì đó là kết quả mình nhận được. Ừm.
À, tức là muốn làm tốt công việc á thì mình phải có, ờ, giống như là, nói quá lên về cái sản phẩm đó, thì bạn không thích cái điều đó. A, cái trường hợp này của bạn á thì mình rất là hiểu luôn. Nhưng mà bạn ơi, tức là có nh cái công việc của bạn á, là, giống như là, cái đặc thù của nó là phải nói nhiều và nói cho khách hàng hiểu, nhưng mà á không nhất thiết là phải nói quá lên về sản phẩm đâu. Nếu như á à, có những người á, người ta có cái kỹ năng giao tiếp rất là tốt, thậm chí là người ta chỉ nói thật về sản phẩm thôi thì cái hiệu quả nó cũng cao nữa. Nhưng mà bạn phải cần một cái quá trình bạn, à, luyện tập, à, c cái kỹ năng nói của bạn á, để thuyết phục người khác, ừm, tin vào cái những cái gì bạn nói là sự thật. Tại vì á đa số á, làm marketing là bạn phải giao tiếp với người lạ, giống như là họ chưa có sự tin tưởng với bạn đó. Thì khi đó bạn nói á ừm, khi mà bạn nói á thì họ rất là khó tin tưởng. Nhưng mà nếu mà bạn muốn họ tin tưởng, bạn nói quá lên á thì n nó lại nó lại không giống như cái mong muốn của bạn, thì bạn có thể là luyện c cái kỹ kỹ năng nói mình, ờ của bạn nó tốt hơn để bạn nói những cái giá trị thật thôi, nhưng mà họ vẫn tin và họ vẫn mua sản phẩm của bạn. Thì biết đâu nó vừa giúp bạn có cái thu nhập cao nè, và giữ được cái công việc mà cái giá trị bản thân của bạn sẽ không bị giảm sút.
Đúng rồi. Đúng rồi đó. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ờ. Đúng ha. Luyện năng, ừm. Ô kê ha. Luyện tập để có một cái kỹ năng nói cho thật là tốt, nói sao cho thuyết phục á, cũng là một cái kỹ năng mà mình cần phát triển nữa đó, mình cũng đồng ý với bạn. Nhưng mà bạn, mình nói thiệt á nha, có một số cái mình nói thiệt, ví dụ như cái sản phẩm nó có những cái ưu điểm với những cái á khuyết điểm của cái sản phẩm, nhưng mà những người khác thì hông hẳn họ nói dối đâu, mà họ chỉ là giấu cái cái cái không tốt thôi hà, họ chỉ toàn nói cái tốt không. Đó, nhưng mà ví dụ như mình á, thì mình thấy áy náy lắm, ví dụ như mình cứ nói cái tốt không cái người ta mua quá trời, cái mình thấy áy náy. Mình tự cắn rứt lương tâm vậy đó, chứ chẳng ai nói mình hết, cái mình cũng đi, mình thật tình mình nói ra, mình nói ra như vậy á thì ví dụ như có thể người ta có thể mua được 10 sản phẩm, thì bây giờ người ta chốt 2 sản phẩm thôi, ví dụ vậy. Đó, thì tự nhiên cái mình cũng thấy mình cũng mất đi một cái khoản doanh thu nào đó, cái mình cũng tự ngồi mình suy nghĩ, <laughs> mình mới thấy là, ủa, tại sao để đạt được cái giá trị cá nhân của mình cái mình cũng mất đi cơ hội chứ bộ, phải hông?
Ừm. Rồi. Ừm. Bạn nói đi. Ừm. Rồi. À, mình hiểu. Rồi, tức là, ừm, bạn đang vân vân là cái, a, khi mà giá trị cá nhân của bạn giữ được á, thì cái cái thu nhập của bạn nó lại giảm sút. A, nhưng mà thật ra á, thì, à, có nhiều cái, a, trường hợp á là những cái người mà có kỹ năng tốt á, thì họ nói thật về cái sản phẩm đó luôn. Tức là họ nói ra những cái điểm cái khuyết điểm của cái sản phẩm đó luôn, nhưng mà cái người nghe á, họ, ờ, ờ, họ nghe xong rồi á họ lại thấy nó giống như là bạn rất là nhiệt tình, ờ, và, giống như là, không có lừa dối họ đó, thì, ờ, họ lại mua cái sản phẩm của bạn, <laughs> thì có nhiều trường hợp như vậy. Nhưng mà vẫn còn về ờ, đúng rồi, ừm, có thể là khách hàng là lâu dài của bạn luôn. Nhưng mà á, bạn có nếu mà cái, i, i, công việc đó là bạn, giống như là, không có muốn, ơ, ừm, làm cái điều đó nữa, ừm, bạn không có luyện được cái kỹ năng nói á, thì bạn có thể là tìm một cái công việc khác tốt hơn. Ừm, ví thí dụ như là bạn đang làm marketing đi, thì, ừm, vẫn cần kỹ năng nói, nhưng mà bạn có thể là tìm cái công việc khác nó phù hợp hơn, ừm, mà nó không có liên quan đến cái việc mà nói, ơ, ừm, lừa dối khách hàng, hay là nói quá về sản phẩm, không có liên quan tới buôn bán đó. Thì bạn có thể là chọn những công việc, à, cũng có cái kỹ năng nói như là làm MC, hay là thuyết trình, hay là cái công việc nào đó mà bạn yêu thích, mà nó vẫn có thu nhập cao thử xem sao.
Ừm, đó. <laughs> Ừm. Ừm. Vậy đó ha? Ừm, rất là nhiệt tình. Ừm. À. Có khi họ quay lại họ mua ha. Ừm, ô kê, hiểu. Ừm. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ừm, vậy đó hả? À! Tìm cơ hội. Ô kê, cũng được ha. Cái đó cũng là một cái giải pháp đó chứ, chỉ có điều là mình ngại thay đổi, mình chưa có tìm thôi, chứ nghe bạn nói như vậy thì cũng có nhiều cơ hội á chứ. Ô kê nè.
Ừm. Rồi. Nhưng mà bạn phải, a, luôn nhắc nhở với bản thân rằng á, là cái, ờ, cái công việc á thì nó phải, a, luôn đi cùng với sự tử tế, ơ, tức là không phải là mình, à, lo kiếm tiền mà mình bỏ giá trị cá nhân, nhưng mà mình cũng không phải giữ giá trị cá nhân mà mình quên đi cái việc kiếm tiền. Hai cái việc này á nó có thể làm song song với nhau mà. Nếu mà bạn suy nghĩ kỹ á thì bạn thấy là hai cái này nó không có đối nghịch với nhau. Ừm, nhưng mà thật ra là do cái tính chất công việc á, rất là nhiều người, người ta làm cái hành động giống như vậy ấy, nên, ờ, mình nghĩ là nó hai cái này nó đối lập nhau, thật ra là không phải, hai cái này mình vẫn làm song song được mà. Ờ, bạn thấy đúng hông?
Ừm. Ừm. Ờ ha. Cũng đúng. Ừm, ô kê. Cũng phải ha. Mình hiểu. Đúng, nghe bạn nói thì cũng có lý được phần nào đó đó, chỉ có điều là, à, mình á thì đang, a, trong cái giai đoạn mà được cái này mất cái kia đó, chọn một trong hai đó, mình hông có được trọn vẹn cả hai cho nên mình chưa có nhiều cái ý tưởng hay để suy nghĩ làm sao cho nó cân bằng. Nhưng mà bạn, vậy thì bạn nghĩ làm sao nếu như mà mình tự điều chỉnh được rồi, nhưng mà những người xung quanh mình á, cái mình thấy họ làm cái gì đó sai sai, cái hổng có đúng cái giá trị cá nhân của mình á, thì mình cũng thấy khó chịu nữa thì theo bạn mình có nên góp ý cho họ hông?
Ừm. Ừm. Rồi. À, cái trường hợp có nên góp ý không á thì, à, bạn phải xem cái, a, cái mức độ thân thiết, ơ, giữa bạn và cái người đó, ừm, tại vì nếu mà bạn không thân thiết với họ, bạn là người lạ, thì cho dù bạn có đưa ra lời khuyên á, thì họ cũng hông nghe đâu, ừm, trừ khi là bạn có cái khả năng nói cực kỳ tốt mà bạn có thể nói với mọi người lạ đó, thì lúc đó thì bạn đưa ra lời khuyên thì ít ra thì họ có thể là cảm nhận được. Còn nếu không á, thì nếu mà bạn khuyên một cái người lạ á, thì có thể là họ không có để vào trong lòng đâu, có thể là cầu họ không có phản bác ngay lúc đó, nhưng mà họ sẽ, giống như là, bác bỏ nó đi, ờ, họ không nghe, họ không thay đổi đâu. Ừm.
Ừm. Ờm. Ờ ha, cũng đúng. Ừm, ô kê nè. Vậy á ha? Ừm, bạn nói cũng đúng, nói chung là cũng phải tùy người nữa người ta có lắng nghe hay không mà nhiều khi mình thấy người ta làm cái gì đó sai sai hổng đúng cái mình thấy khó chịu lắm, mà đâu phải chuyện của mình đâu, nhiều khi mình nói cái người ta nói mình lại đi, a, xỏ mũi vô chuyện người khác. Ờ, nhưng mà nói chung nói chuyện với bạn xong á, thì mình cũng có thêm một vài ý tưởng rồi, để mình suy nghĩ lại coi làm sao, à, xem thử là cân bằng như thế nào để trong tương lai mình hông có áy náy hay bứt rứt khi mà làm công việc, cừ, ờ, hiện tại nữa nè, cảm ơn bạn rất là nhiều nha.
Đúng rồi đó. À, mình hiểu. Ô kê, mình cũng, ơ, rất vui hôm nay được, ờ, nói chuyện với bạn nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều, chào bạn nha.
Bye bye.